Uhum.
A aí, o de 10 foi cancelado. <laughs> E aí que ele gritava mais ainda, né. E aí é.
Nossa, sério. <chuckles> Nossa e foi um caos total, porque não teve só o seu voo como de outros também, né, então estava uma bagunça generalizada, ali, né.
Generalizada e tinha gente que não sabia falar inglês fluente, e aí o o os o pessoal da companhia falava em espanhol, mas espanhol também dependendo do espanhol você entende o que a pessoa tá falando, e não tinha uma pessoa que falasse português ali, porque tinha turista que, eh eh, estava indo só para turismo, ele não sabia mal mal o inglês. Você ter uma ideia tinha tinha uma família lá, que uma menina de 10 anos é que teve que fazer toda a transação, que a menina sabia falar inglês, e o pai e a mãe não sabia. <laughs> E eu vi a menina do meu lado sabe? Falando sobre
Nossa. Uhum. Sim. Aham. Nossa. <laughs> Aham. Ah, pelo menos ali a maternidade teve um retorno, né.
eh, qual hotel, como é que ia ser e tal, hã?
A maternidade deu um retorno ali a esses pais no caso, né? <laughs>
Deu um retorno, né, eu falei: "Nossa", eu fiquei encantado com a menina, <chuckles> eu lembro até hoje dela, a menina gordinha, assim, parece aquela cara de espertinha, e aí discutindo o horário do hotel, discutindo, eh, onde que pegar o transfer para o hotel, e qual hotel que era, e o horário do voo e ela falando inglês e o pai e a mãe cutucando, "Que que ele está falando, que ele está falando", com medo de ela faz falar ou marcar alguma coisa errada, né, vai que <chuckles>
<chuckles> Aham. Sim. Aham. <laughs> Sim.
ela marca alguma coisa errada ali.
Os pais também têm uma preocupação, né, pela idade da menina, ali, e e tudo falando: "Ó, será que está traduzindo certo?". <laughs>
É, será que ela tem essa É, se não e outra coisa, né, "Ela que está resolvendo a nossa vida, né, como é que é isso". Qual qual transfer pegar, qual hotel pegar, que hora o voo, eh, agendou o voo para o outro dia. Qual qual o transfer pegar? Qual hotel pegar? Que hora o voo? Eh, agendou o voo para outro dia?
É. <laughs> Aham. <laughs> E foi dali, de nesse caos todo que surgiu uma amizade, assim, um encontro inesperado? Foi ali nesse momento de caos, de bagunça? Foi ali mesmo?
Né. Imagina. Foi, foi.